الفيلم بقى قصِّته كلّها، إن الواحد مثلًا في ال في المستقبل أهو كمان ح 5 أصحاب أو حاجة زي كده، فهو عاوز وفي حَصَل حوادث وبتاع في المستقبل وكده، هو عاوز يرجع بالماضي للحظة معيّنة يغيّر فيها تفصيلة صغيّرة جدًا
أيوه. أيوه.
فلمّا يغيّرها المستقبل بيتغيّر تمامًا فهو الفيلم بقى كُلّه على كده، أها يغيّر في حاجة، حاجة تحصل في المستقبل، فالحاجة ما تعجبهوش، يرجع تاني يغيّر في تفصيلة ح ت يترتب عليها حاجات مشاكل تانية بتحصل.
أكيد طبعًا. أكيد طبعًا، بس يعني أ أنا معاك في الجزئية ديّة بس هل آآ، الم آآ فعلًا يعني الواحد لو رِجِع بيه الزمن، حيحِبّ يغيّر تفصيلة معيّنة؟ لإن كُلّ تفصيلة فعلًا بيت بيتراكم عليها وبيتكوّن عليها حاجات ممكن تغيّر طريقك كُلّه، يعني وشكل الحياة والنتايج بتاعتها والحاجات اللي أنت ف آمم، يعني ك كسؤال عامةً مش مش جزئيات بس، يعني ال الواحد بيفكّر يعني أنا عن نفسي لمّا بافكّر وباقعد مع نفسي باقول هو فعلًا لو الزمن رَجَع بيّا تاني لو الزمن رَجَع بيّا تاني حاختار نَفْس الاختيار دوَّة والَّا ح حاختار إن أنا مثلًا لأ، ما آخُدش نَفْس الخطوات آخُد حاجات تانية، بس فال الواحد ساعات يعني ما بس عامةً والله يعني الواحد ما بيندم على أي حاجة، لأن أي أختيار أنت كنت بتختارُه في الوقت دوَّة فهو ال ال الحاجة المناسبة ليك وما تندمش عليها، وأيًا كانت النتايج خلاص بنتحمّلها.
آه. إمم. أها. إمم. صحيح. آه. تمام. إمم. أيوه. طبعًا. إمم، إمم. صحيح، صحيح. آه. طبعًا، طبعًا.